Oo, tapos hindi rin kumukuha ng mga ulam. <laughs>
Hindi po. Andiyan lang po siya patambay-tambay. <laughs>
<laughs> Kasi 'yong mga ano, 'di ba, lalo na 'pag galing talaga sa kalye, 'di ba, talagang ano din
Ay, 'yong ano po, 'yong pusa po, matigas ang ulo.
Ah, aso 'yong ano mo, aso 'yong hindi mo kinuha pala, ah.
Aso po 'yong inam opo, may ampon din po akong pusa, matigas po ulo niya. <laughs>
<laughs> Ako naman hindi ako masyadong ano sa pusa, hindi ako, ah, fan na fan ng pu o although ano, na natutuwa din ako sa mga pusa lalo na't sa mga video na oo, may mga video ngayon 'yong pusa, 'di ba? Oo, gustong-gusto ko sa kasi ang sweet-sweet nila. Pero 'pag ang nandiyan na sa ano, ang pinakaayaw ko sa pusa ay ang pupu nila. Tapos masyadong magastos 'yan.
Mm. Hmm. Ako Ah, okey. Kaya nga po, mabaho. Pero isa po siguro 'yan sa ano 'no, 'yong parang challenges na puwedeng harapin ng mga n kagaya nating nag-a-adopt. Pero sa tingin mo po paano ito maiiwasan o malalampasan?
Oo. Correct. Oo.